จริง ๆ ใช่ ๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเรามาเล่นบ้านเขา มันทำให้แบบลูกหลานบ้านเขาแบบอยู่เป็นหูเป็นตา อะไรอย่างเงี้ย คือแบบอยู่ อยู่ใกล้หูใกล้ตา คืออยู่ใน หน้าบ้าน อะไรอย่างเงี้ย อืม
เออ เออ ใช่ ก็จริงนะ ใช่เปล่า เพราะว่า ลูกหลาน เขาก็ยังเล่นอยู่ในบ้านเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเลย
ใช่ อา จริง ๆ แต่แบบ
ใช่ไหม เออ มีเพื่อน มาเล่น ด้วย ก็ดูแลแบบดูแลเพื่อน ลูกหลานหน่อย ก็โอเคแล้ว ทุก เด็ก ๆ ทุกคนปลอดภัย อะไรอย่างเงี้ย
คน เออ ใช่ ๆ แล้วแบบที่สำคัญ คือบ้านเขามีแต่เด็กผู้หญิงอีก โอ้โฮ! เราก็เป็นแบบเด็กผู้หญิงมาเล่นด้วย แล้วเพื่อนเราที่แบบว่ามา มาด้วยแบบข้างนอกอะที่ไม่ใช่ลูกหลานเขา ก็เป็นผู้หญิงอีก อืม มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลย อืม
เออ ๆ ค่ะ เออ โอ้ สนุกสนาน <laughs> แล้วเสียงเด็กผู้หญิงนะ <laughs>
จริง อืม เออ จริง ๆ ๆ ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่า มันอะ อะไร แต่พอแบบว่าโตมา อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ เออ แบบไปขอบคุณเขาไป อะไรอย่างเงี้ย คือแบบทุกเทศกาลหรือ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าทุก ๆ ครั้งที่เรากลับบ้าน คือตอนนี้เราก็เหมือนแบบไม่ได้ ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว ทุก ๆ ครั้งที่เรากลับบ้าน เราก็ไปเยี่ยมเขา อืม
<laughs> เออ เออ อา ค่ะ อ๋อ ดี ๆ เขาคงดีใจมากนะ เวลาที่ไปเยี่ยมอะเหมือนแบบ เฮ้ย ก็ยังแบบคิดถึงเขาอยู่ ยังนึกถึง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ใช่ ๆ เขาก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลย ใช่ เขายัง เขายังถามว่า เหมือนแบบประมาณว่า "เอ่อ ยัง ยังอยากกินกับข้าวบ้านนี้อยู่ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย "วันนี้ทำ อันนี้นะ" อะไรอย่างนี้ คือ ใช่ ๆ เรายังคอยบอกเขาว่าแบบไปที่อื่น อะไรอย่างเงี้ย ก็ยังคิดถึงที่นี่อยู่เหมือนเดิม แบบกับคง กับข้าว อะไรอย่างเงี้ย คิดถึงเหมือนเดิม อืม
<laughs> เอาบะหมี่ เอาบะหมี่ บอกเลย <laughs> เออ ๆ โอ้โฮ โอ้ อืม ยิ้มแก้มปริเลยนะน่ะ
ใช่ ๆ เราบอกว่า "ที่อื่นไม่อร่อยเท่ากับที่เขาแล้วแหละ ที่เขาอร่อย สุด" <chuckles>
โอ้โฮ <laughs> โอ๊ย ดี ๆ อุ๊ย ขอบคุณมากเลย เรื่อง เรื่องเล่าแบบน่ารักมากเลยอะ
จริง โอ้โฮ ใช่ ๆ ขอบคุณเหมือนกันค่ะ อืม ไว้ ไว้เดี๋ยวมาคุยกันอีกนะคะ ค่ะ
ค่ะ มีโอกาส คุยใหม่ ได้ ได้ ๆ ขอบคุณมากเลยนะ สวัสดีค่ะ